Ja, okay. Mhm. Ja, das klingt gut. Und, ähm, dann seid ihr, also, auch jetzt beim Essen, sag ich mal, so, äh, einigermaßen auf einer Wellenlänge? Also, da hat jetzt niemand Laktoseintoleranz oder? Äh
Ne, Gott sei Dank nicht. Keine nichts nichts Gluten. Ja, da sind wir ja da sind wir wirklich froh drum, ja? Sonst wäre es natürlich ja, ist sehr, sehr aufwendig, ja, das dann dann so zu trennen und alles, ja. Aber ne, ne, Gott sei Dank sind wir da, ähm
Äh, ja. Okay. Ja. Äh, genau. Mhm. Okay, super. Alles Ja, äh, ganz toll. Ja, dann danke ich dir für das interessante Gespräch und die privaten Einsichten, die du mir geliefert hast. Und
Ja. Ja, sehr, sehr gerne. Jederzeit.
dann, ja, wünsche ich euch ein nächstes tolles Frühstück. Äh, Tschüss.
Ja, vielen Dank. Tschüss.